Olha, me conta um erro, assim, que te ensinou muita coisa.
Olha, eu acho que, assim, tem muitos erros na nossa vida que nos dão nos ensinam lições, sabe? Mas se eu for pensar em um, talvez eu elencaria quando eu fui morar junto com um ex-namorado, eu não deveria, eu não deveria ter feito isto.
Aham. Certo. Ah! <giggles> Olha, um erro em relacionamento, então. Mas, ó, fiquei curioso. Me conta como que foi, como que você conheceu ele, como que rolou isso.
Exato, en Então, a gente t eu tinha mudado recém, assim, para Portugal, e a gente teve a p eu mudei para Portugal em 2019, assim, mais para o fim, para o para o últi 2º semestre, assim, do meio para o fim, e logo em em março de 2020 veio a pandemia. Então a gente ficou muito tempo ali v isolado, sozinho e tal. E numa dessas ondas que deu uma abertura e que v a gente achou que fosse liberar e que logo a gente fosse viver a vida normal, entrei nos aplicativos de relacionamento. Né? A gente faz o quê? <laughs> A gente tenta sair e viver, né, a gente quer viver. <laughs> Aí eu conheci um rapaz, né, que também é brasileiro e não sei quê, tipo assim, não foi ruim, não foi um encontro ruim, as coisas não foram ruins. Porém, a gente estava vivendo uma situação que a gente passava muito tempo junto, um na casa do outro, só que financeiramente estava difícil, por causa da pandemia, e não estava meio que fazendo sentido cada um pagar um aluguel separado na casa, porque também todo mu a gente alugava quarto, a gente não tinha uma casa só pra gente, nenhum dos 2. E aí a gente pensou: "Vamos nos juntar porque, né, vai que que a gente" Exato, né? Porque aí podia um ir ajudando o outro e tal, porque financeiramente estava difícil e tararã. Só que ai eu não gostei.
Aham. Ok. Ah. Tá. Aham. Tá bom. Uhum. Como qualquer pessoa, né? <giggles> Aham. Aham. Ah, não. Certo. Aham. Ai. Entendi. Aham. Ok. E vamos morar junto. <laughs> E e e Certo. Aham. E quanto tempo, assim, em quanto tempo vocês estavam se conhecendo?
Olha, eu acho que a gente estava namorando há uns